Uhum. Ah, dependendo do histórico da pessoa, pode ser até pior. Como na participante do da edição anterior, que falou que: "Já, passou fome e tudo mais". Então, aquilo mexeu muito com ela, com o emocional.
Uhum. É, verdade. Teve, ali, um gatilho, né?
Então Uhum. Eles exploram vários aspectos da vida da pessoa pra tentar colocar ela no extremo do sofrimento ou da felicidade. Seja lá qual for a emoção que eles queiram extrair dos participantes.
Sim, sim, sim. É tipo u uma coisa que, hã, fa dentro do Big Brother me me marcou muito s é, realmente, o jogo da discórdia, assim, criado pra pra gerar confusão entre eles. Isso é, hum, genial. Gênio do mal, mas, ainda assim, genial, né? Uhum.
Uhum. Uhum. Uhum. <laughs> Uhum. E quando o participante tá bem fragilizado, eles puxam coisas da família, levam fotos ou vídeo de filho, de mãe, de parentes, ou até mesmo de alguém que já faleceu, pra tocar, ainda mais o emocional da pessoa. Então, eles
Uhum. Nossa! Olha. Tenso, hein? Hum. Pois é, pois é. Eu lembro até na época do do Covid, que teve o Big Brother na época do Covid, que tem até aquele meme: "A a África, amiga, a África". Lembra?
Uhum. Uhum. <laughs>
E, enfim. Eh, que eu acho que a produção escolheu falar pra eles s estava acontecendo uma pandemia. Hã, um pouco também pra gerar ali dentro um pânico.
Uhum. Uhum. Uhum. Gerar ali um um algo na mente, como se aqui fora estivesse todo mundo virando zumbi, basicamente. <laughs>
Aham. Exa exato, exatamente. Eu lembro quando o apresentador falou pra eles, né. Eu pensei: "Gente, isso aí não foi pensando, eh, tipo, pra ser uma coisa gentil e tal", né. Foi meio que pra criar um pouco de caos mesmo, eu eu tenho essa sensação. Porque uhum. Porque se acontecesse de algum familiar deles partir, hã, eu acho que mais valia chamar lá, porque eles têm um um psicólogo que fala as co as coisas com eles, né?
Uhum. Uhum. Ah, não, sim, sim. Uhum. Uhum. Até porque eles deixaram claro que era uma doença que poderia causar morte com pessoas que tivessem comorbidade. E eu acho que para os participantes que estavam lá, e a casa estava cheia na altura, eu acho que ficaram passando 1000 coisas na mente deles. Porque, se eu estivesse no lugar deles, passaria 1000 coisas pela minha mente. Ah, minha mãe, meus avós. E, tipo, de pessoas morrendo aos montes. Então isso ficaria na minha mente o tempo todo.
Uhum. Uhum. É, né? Uhum.